Generell machen ja bestimmt die Lebenserfahrungen einen, naja, hoffentlich stärker, ne? Ähm, ja ist schon heftig. Als ich, äh wenn ich dann sehe hier, dass die Jungs äh, die Achtzehnjährigen, da sich einschreiben und so, ne, und dann sind die erst mal weg, ist schon auch manchmal so: „Wow", ne?
Mhm. Mhm. Und, weißt du, ich war 26, okay?
Du warst ja schon, äh, ja, e dann erwachsen, quasi.
Ja weil i ich ich war der äh, you know, the the Grandpa, there.
<chuckles> Das glaube ich, ja, die sind ja alle so 17, 18 ich glaube, 17 muss man sein, ne, 18 dann vielleicht 18.
Ja. Ja, 17, wenn du die Unterschrift deiner Eltern hast, weißt du? Ähm, aber ja, das war natürlich ich sage dir aber also, äh, äh, körperlich waren die besser in also da ist schon 'n Unterschied, ob man 17 oder 26 ist, okay? Aber weißt du, da waren wir, äh, 30 30 mile march, okay? Mit vollem Gepäck und Waffen und so und da waren 'n paar Jungs, die waren 17. Die Knochen, wenn du 17 bist, sind noch nicht ganz hart und die haben, äh, sich einfach die Beine gebrochen, weil's zu schwer war. Ja, und na ja, das ist mir nicht passiert, weißt du? Also, es gibt Vorteile und Nachteile, also
Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Na ja, garantiert. Oh my god. Mhm. Ach. Mhm. N ne, natürlich nicht. Ach, du meine Güte. Ja, hart. Ja, klar. Mhm.
Aber ich hatte keinen Misserfolg, okay?
Ah. <chuckles> Ja. Eben.
Genau, das war die Hauptsache.
Wahnsinn. <chuckles> Wahnsinnsgeschichte. Mhm. Fand ich auch. Dankeschön.
<chuckles> Hey, hör mal zu, äh, gutes Gespräch, ja. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich sprechen wir bald noch mal, ja?
Danke, ebenso. Ja, bis dann. Mach's gut.
Bis bald, ja gut, tschüss, tschüss.
Mhm. Tschüss.